Fiz fizeram um golpe deram um golpe, qualquer coisa já começou um estresse. Enfim, eu não quero eu também eu quero evitar ao máximo, gestionar isso, sabe. Para não e aí meu namorado falou ontem, que dentro do período porque eu vou ficar pouco lá, acho que eu vou ficar 10 dias. <clears throat> Dentro desse período eu vou ter que tirar 2 dias que vai todo mundo para o Beach Park.
Hum. Uhum. Uhum. Hum.
Porque eu fiquei pensando: "Meu Deus, que que eu vou fazer em um parque infantil?" Enfim.
Ah ah, mas o Beach Park é é é bastante acho que você consegue aproveitar também, sabe. Dá para você dar uma rela
Tá. Ele é mais dinâmico, ele dá para dá dá dá para todas as idades? Não me não necessariamente eu preci não necessariamente eu preciso ficar me tirando do do do toboágua.
Eu acho que dá para todas as idades. Exatamente. E se você não curtir também, sabe o que você faz? Vai para praia. Fica um
É porque é de frente pra praia, né.
É, fica um dia ali no no Beach Park, socializam então uma manhã com eles, falar: "Ah, acho que eu queria dar uma volta na praia, podem mas podem ficar aí". <laughs> Estou com saudades do meu país.
Aham. <laughs> Não se preocupem, não se preocupem. <laughs>
Exato. Eu acho que você tem que deixar muito claro, assim, eh, ser a simpática né, e falar: "Olha, não se preocupem comigo, porque a data é sobre vocês, não sobre mim. Só vim aqui, né, para comemorar com vocês. Mas olha, não se preocupem, eu estou super bem". Sabe, deixa claro.
Aham. <laughs> E aí é isso, também, outra coisa que me deixa me preocupa, é essa questão também de eh, porque, assim, eu queria na verdade que o meu irmão fosse também, só que a mulher dele nessa data já vai estar para ganhar o bebê, que eu vou ter vai vou ter outro sobrinho agora.
Hum.

De alguma alguma questão ainda, assim, não sei. A gente ainda não teve muito convívio, porque ela também mora no Brasil, então não tem esse contato sempre, mas a gente nunca se viu
Sim, é um é um enigma ainda, é uma
exatamente. Tenho sobrinhos. Aí o resto são sobrinhos e marido da da irmã dele. Mas, enfim, e aí também tem outra questão, porque, claro, eu não vou para minha cidade no Brasil.
Hum, ah, então você não vai ver nem os seus parentes. Você vai ver
É é, só que aí eu estou organizando com a minha mãe e a minha irmã, delas irem para onde a gente vai.
Ah.
Para aumentar a confusão e já conhecer a família inteira, todo mundo já se conhecer ali. <laughs> Meu Deus do céu, eu estou assim em pânico. Eu estou em pânico assim. O legal que a gente vai assim o legal é assim, que a gente vai para um lugar de praia. Então, assim, eh
Todo mundo junto. Vai ser uma grande comemoração. Vai ser uma gran Então, mas sabe Uhum. Você vai ter um pouco de liberdade, assim, de: "Ufa, respiro", porque acho que todo mundo tem uma bateria social, né. <chuckles>
Exata Exatamente. E pra ir, assim, você não precisa, necessariamente, interagir com ninguém, né. Praia, você bota a sua cadeira, se finge que se pre necessário, você bota um fone de ouvido e finge que está dormindo.
Uhum. Verdade, você fica relax ali <chuckles>
Exatamente. Você to ou então vai dar "Ah, não, vou andar vou andar na praia. Vou vou preciso caminhar um pouquinho, tem muito tempo que eu não vejo o mar do Brasil". Tem essas as coisas assim então, essas ferramentas que eu posso utilizar. Mas aí
finge que não é nem com você. <chuckles> Sim é, você pode na verdade, eu acho que você tem que buscar um equilíbrio aí também, tá. Porque como é a 1ª vez que você tá vendo a família dele, e vai reencontrar, né, a tua família ali também, todo mundo no mesmo lugar, <chuckles> que você centralizou tudo num único lugar
<chuckles> <chuckles>
eu acho que você, obrigatoriamente, não sei, obrigatoriamente teria que socializar um pouco com a família dele, para não passar aquela imagem de: "Ai, chata, metida e mesquinha", sabe, assim.
Claro, não. Total. Não, nem é a minha intenção. É.
É, essa essa coisa, mas também não deixar de ser você. Eu acho assim, que a dica que eu posso te dar é: seja você já desde o início, sabe. Não tenta passar a imagem de perfeição, porque você não vai conseguir, eh, relaxar, nem com eles e nem descansar. Porque, por mais que você esteja indo para comemoração de 50 anos dos pais, né, para conhecer a família e tudo, enfim
Uhum.
você também precisa descansar.